المشكلة طعم الزيت ده بي بيفصلني فاهم أنت، هو حاجة حلوة وبتاع، بيفصل.
معلش ما أنت صفّيه بقى، يعني حطه على مناز مناديل بقى كده وصفّيه من الزيت خالص مش هتحس بأي حاجة خالص، يا إمّا تعمله في الair fryer بدون زيت.
إمم. حلو، فكرة دي برضه، صح.
بُصّ، يعني مش عايز أقول لك أنا جايب أنا عندي الair fryer هنا بصراحة بتطلَّع الأكل A one يعني فاهم؟
إمم. حلو، تمام أوي دي.
فده أحسن بقى ده أحسن بقى من الوجبات السريعة، بصراحة يعني المأكولات البحرية دي بقى لا تقول لي بقى و وجبات سريعة ولا مَرَض ولا قَرَف، لإن بصراحة يعني إن إحنا نمنعها عن ولادنا برضه يعني مجهود جامد جدًا. آه، آه دي حقيقة أنا أقو أنا عايز أقول لك كلّ أسبوع لازم "عشان خاطري، آآ هات لنا طب ماكدونالدز، طب كنتاكي،" طب مش عارف إيه، أقول لهم: "الأكل طيب مش حلال." بامسك لهم في حتّة مش حلال وكده. <tsk> "طب هنسمي،" وفاهم، أنت عارف بقى الأطفال بقى يعني.
إمم. آه يا معلم. بالضبط. آه، ده أكيد. إمم، إمم. صحيح.
بس الموضوع إدمان.
أنا كان عندي يا طارق برضه نفْس القصّة في مصر، اللي هو ابني اللي في مصر ده برضه، هو بيحب الحاجات ديّة بشكل مفتري يعني، أنا عقّدته من عقّدته من الحاجة دي، قُلت له: "يا ابني أنت عاوز لمّا تكبر تبقى مخوّخ والّا ظروفك إيه؟" لأ كنت كلّ أمّا أشوفه تمام، يعني إيه، أتخانق معاه، اللي هو إيه، أتخانق معاه وأحسّسه إن هو ضعيف مع إن هو أطول مني، هو أطول مني بصراحة، شُفت طولي عام هو أطول مني س أقول له: "أنت الضعف اللي أنت فيه ده بسبب الأكل بتاكله ده." فدلوقتي بقى اتعقد، تمام، بقى بيروح Gym وبتاع مش عارف إيه وبياكل بقى أكل ما عادش بيشتري أكل خالص، قُلت له: "أيوه حلو أنا عاوزك" أنا ابتديت بقى آه، قلت له: "الوقت ده ما تحاولش تاكل أكل من بَرّة خالص عشان ما تعقدش نَفْسك." حاول تحسّسه إن فعلًا أ أ بيتعب، اجري مثلًا معاه هتلاقيه هو بيتعب، هتقول له إزاي أنت صغيّر ولسّه بتتعب، ده في حاجة غلط، يبقى أنت أكلك مش مضبوط.
همم، همم. همم، همم. إزاي بقى؟ إمم. إمم. إمم، إمم. <laughs> ما شاء الله. إمم. إمم. كويس. إمم. أكيد. همم. طب نخلّيهم يختاروا إزاي يعني ي يختاروا إزاي الأكل بتاعهم طيب يعني؟ يعني إيه ال إيه الأكل اللي إحنا ممكن نخلّيه بديل الوجبات السريعة؟
ممكن يتجابوا من الناحية دي. إيه؟ من البيت.
ما هُم بيزهقوا من البيت.
يعني أنا حاسس إن هو من البيت م هو ب ب أصل بالعافية، هي تيجي بالعافية كده، إن هو لازم ياكل في البيت ولازم ياكل أكل البيت ولازم يتعوّد يعمل حتّى لنفْسه الأكل، يعني دي حاجة مهمة برضه إن هو يتعوّد يعمل لنفْسه.
امم. إحنا فعلًا بنعمل كده، إح إحنا بنعمل كده فعلًا. إمم.
آه، بس هي بتاخد وقت شوية، بس هو هييجي له موقف هيعرف منه إن إزاي الأكل دوّة وِحِش جدًا ومُضِر جدًا منه، وهييجي له وقت بعد فترة يعرف.
أيوه، أيوه. بطنه مثلًا ممكن توجعه مَرّة ويتعب جامد والكلام ده فالواحد يستغل الفرصة بقى في الحتّة دي، يقول له ده بسبب الأكل اللي أنت مش عايز تبطله واللي أنت بتحبه والكلام ده. <tsk> لأ هو الموضوع بصراحة آه، الموضوع بصراحة محتاج وقفة جامدة أوي لإن فعلًا الوجبات السريعة دي بتدمر، بتدمر صحة الأطفال وعقلهم وكلّ حاجة، للأسف يعني.
آه. بالضبط. إمم، ولازم يقتنع. إمم. إمم، طبعًا، طبعًا. لأ عندك حق فعلًا، هو يعني الوجبات السريعة ديّة المفروض تتمنع من المدارس خالص، وتتمنع من الحياة كلّها كمان مش من المدارس بس، حقيقي فعلًا، صحيح.
همم، همم. متشكر جدًا يا باشا على المكالمة الجميلة دي.
شكرًا

القرش آمم <tsk> القرش أنا قافل منه مش عارف ليه، أصل هو يعني بيفترس، فأنا قافل من الحاجة اللي هي بتفترس دي.
آه. ليه، ليه؟ لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، دي معلومة بقى يا باشا ناقصاك بقى، إحنا سوايسة بقى على فكرة يعني أنا أنا والدي ووالدتي أصلًا قاعدين في السويس وأخواتي قاعدين في السويس، فو إحنا أصلًا سوايسة بس أنا اللي عايش القاهرة، القرش ده أولًا بيجيبوا القرش اللي هو الصغيّر اللي هي الو ال ال الواحدة حوالي وزنها حوالي 3 كيلو أو 2 كيلو ونُص، ده بيبقى إسمه قرش قطط اللي هو الصغيّر، ده ما بيب ده بيبقى لسّه ما لهوش علاقة بال ما بيبقاش لسّه كَل حاجة أصلًا فاهم، ده بيتسلخ بيتسلخ بقى يا باشا وبيتقطع جِزَء كده وبيتعمل بانيه، فاهم، فيليه قصدي، فمش عايز أقول لك بقى حاجة هتعجبك أوي، ابقي جرّبها لمّا تنزل وهتدعي لي.
ماشي. حلو. أها، إمم. تمام. م ما كَلش حاجة لسّه، آه. أها تمام. نجر لأ بُصّ أنا أي حاجة في السَمَك يا باشا دوس، أنت عارف لو قُلت لي جرّب الطحالب، هاجرّب الطحالب ما فيش مشكلة <chuckles> أنا أي حاجة في البحر ما فيش مشكلة، آه والله العظيم، أنت عارف أنا باحب سَمَك آه ال الإيه؟ إيه الزبّاط ده؟
آه. لأ جرّبه و وكلت طب كلت الزرونباء؟ كلت الزرونباء؟ <laughs> الزرونباء، الزرونباء ده يا باشا عارف عارف القوقعة كبيرة يا مح آآ اللي إحنا بنحط فيها السجاير زمان دي كده اللي ك اللي اللي جواها بقى ده، الكائن البحري اللي جواها ده بقى بيعملوه زي بيشمسوه كده ب زي الأكل بيجففوه تمام، أنا عايز أقول لك ده بقى بيتاكل بتمسكه بقى مجفف كده ب بيبقى إيه، عارف بيشد كده، بتمسكه تاكله بإيدك كده حاجة كده زي ال <tsk> زي الsnacks كده فاهم، بس مش عايز أقول لك ده بقى يا باشا
الزرونباط؟ آه. امم. آه. تمام. اللي هو الMuscles قصدك؟
هو مش Muscles هو الكائن اللي جوّه القوقعة الكبيرة، اسمه سيريديا، فاهمني، بس لمّا بيتجفف بيس بيبقى اسمه زرونباء، أو سرومباء. دي حاجة موجودة في السويس بس، ده بقى عايز أقول لك في قوة 500 حصان.
إمم. تمام، تمام. أصل أنا مش عارف أنا أ أصل أنا باجيب حاجة زي كده من هنا من من اسمه موريسكو، هو يعني هو يعني شايلينه من من القوقعة بقى.
آه. د ده مملّح، ده مملّح أعتقد.
لأ ده عادي متتلج عادي، وباجيبه باطبخه، يعني هو اسمه ماريسكو، الماريسكو دوَّة اللي هو اللي جوّه القوقعة نفْسها مش بالقوقعة.
آه، ل لأ هو مش بيتطبخ ده، لأ ده مش بيتطبخ، اللي أنا باتكلّم عليه ده مش بيتطبخ، هو بيتجفف وبي تشد بقى وأنت بتاكله كده أكنك بتاكل بُصّ حاجة بتشد معاك كده يعني، بس حاجة في ال جنان يعني فاهم؟
آه ممكن. إمم. أها. لأ أنا أي حاجة في البحر ومش مملحة دايس فيها على طول ما فيش مشكلة، أدوس فيها مباشرةً.
آه، هاضبّطك، لو نزلت مصر هاجيب لك.
لأ أنت عارف كمان آه السمكة برضه اللي باحبها، اللي هي الحمرا اللي هنا دي كده برضه، باحبها جدًا الحمرا دي. آه.
إمم. المُرجان؟ أي سمك أحمر ده بُصّ عالمي، أنا باحب السمك الأحمر جدًا، بتح بتاكله مقلِي والَّا مشوي؟
آه. يانهار أخضر! أنا السَمَك بالذات أي حاجة بس ما باحبش مش ميّال للمقلي خالص بصراحة، خالص.
لا، لا، لأ، أنت فايتك كتير أوي، لأ بأمانة لا بأمانة ف طب جرّب المقلي عشان خاطري.
ما باميلش للمقلي خالص.

لأ، الحاجات اللي بتتاكل المقليّات والحاجات اللي بتتاكل في البطن دي كلّها والكم والحاجات الكيماوية اللي بتخلّيك تنجذِب للأكل ده كلّه، لمّا بيتهضم بقى بيرجع لأصله وبيبقى ريحته معفنّة ونَفَسه معفّن وكل حاجة بتبقى راحة في داه
إمم، طَب وأنت آخ آخِر مرّة كلت فيها وجبة سريعة كانت إمتى؟
ده من زمان أوي، ده أنت بتتكلّم مثلًا وأنا في ممكن في إمتى، والله ممكن وأنا في تانية إعدادي مثلًا، والله بجد تخيّل! والله العظيم وفاكر وفاكر حتى الوجبة اللي كلتها في تانية إعدادي كانت وجبة اسمها Cordon Bleu، اللي هي الفراخ اللي بيقول لك جوّاها جبنه ومش عارف إيه. أم حصل لي موقِف بعدها أصلًا اتعقدت، أنا كنت أنا من بعدها أصلًا ما كنتش بر يعني ما بدأتش أنا قطعت اللحمة خالص من ي من أيام الكلّية كده تمام؟ لكن قبل كده أنا كنت باقرف منها أصلًا، بس مثلًا كانت بتبقى 8 ساعات اللي هو ال ال الطفل الطبيعي يعني اللي هو بياخُد مصروفه ممكن يروح مع أصحابه
يا نهار أبيض تانية إعدادي! <chuckles> Cordon Bleu آه، أيوه، أيوه، أيوه، أيوه. إمم. أيوه، أيوه. بس ب بس الأكل ده مُتعة، يعني أنا نِفْسي أفهم أنت إيه ب يعني بتتم بتستمتع إزاي وأنت موقّف كل الأكل ده، أنا نِفْسي أفهم بجد؟ لإن الأكل ده مُتعة من مُتع الحياة.
آه. <tsk> ما هو أنا بقى معوّضه بال بالحاجات المأكولات البحرية، أنا تقريبًا أنا أنا ب أنا تقريبًا أنا باكُل كل يوم حاجة بحرية، فالمشكلة برضه آمم آه.
ماشي، ماشي، آآ ما أنا أنا معاك الأكل ده المأكلات بحرية حلوة ب بس دي مُتعة من ضِمن المُتعة الكتير في الأكل دي مُتعة واحدة. طيب وبقيت المُتع التانية بقى؟
بالضبط. ما هو الفراخ واللحمة دي ما باحباش خالص، نهائي.
يعني غريبة يعني
باقرف منها جدًا.
صعبان عليّا إن أنت مش مش مستمتع بالحاجات دي، يعني الواحد لمّا ينزل مصر كده يروح مطاعم كده زي اللي أنت بتشوفها في الفيديوهات كده، وال صواني الفظيعة، حمام بقى والكفتة وال مش عارف إيه والكباب و
ما المشكلة آه. لا، لا، لا، لا، لا، لأ، ما ليش خالص في الك ده أنت بُص ده أنا بقى لمّا بانزِل مصر يا ابني الناس معايا بتعاني بصراحة، يعني حتى البيت عندي بيعاني، البيت عندي آه، لأ هو البيت عندي ما هو معروف كده أنا موجود اقطع يا باشا ما فيش حاجة اسمها لا لحمة ولا فراخ والليلة دي كلّها، لاز كل يوم
آه، يعني ص أنت صعبان عليهم للأسف. طَب أنت بيتعمل لك إيه لمّا بتنزِل طيب؟ يعني الواحد لمّا بيبقى نازِل إجازه كده بيتعمل له مولِد.
لأ، سمك بت بتجيب لي شادر سمك على طو <laughs> ده إحنا بُص لمّا بانزِل مصر والله حرفيًا يعني مش عاوز أقول لك كإن بتفتح في البيت شادر سمك، أنت فاهم، كل حاجة بقى كل حاجة أنواع كلّها ال لإن طبعًا عاوزين ينوّعوا لي كتير، وطبعًا أنت عارف السمك في حاجات برضه كتير مش قليلة. <tsk> ف ب باحس يا معل شادر سمك اتفتح في البيت، شادر سمك، لإن ما ما فيش التانية كلّه مقاطعه، أيوه، وهي دي الحاجة الوحيدة اللي يقدروا ياكلوها معايا تمام؟ لإن هم ما لهومش في الأكلات التانية اللي أنا باكُلها دي، بس مع الوقت لأ. آه.
<laughs> أيوه. أسماك بس. إمم. آه طبعًا. آه، آه. جرّبت القِرش قبل كده؟ جر دي آه، إمم. عايزك لمّا تنزِل تجرّب القِرش بقى، القِرش.